अ, हाँ ज़रूर। अ, देखिए ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जैसे देखिए अगर आप अ, कुछ नीट की तैयारी करनी है या जेईई की कुछ तैयारी करनी है, ऐसा कुछ ऐसे तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ ट्यूटर्स हैं वो जो ट ट्यूटर अ ट्यूटर इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग क्या करते हैं मतलब बताते हैं कि कौन-से अ, क्या चीज़ पढ़ न का कौन-सा स्टेप लेने से आप इसमें करे आगे बढ़ सकते हैं, क्या चीज़ की क गलती ना करें अ, अगर इंटरव्यू को जा रहे हैं इस फ़ील्ड में, तो आपको क्या च क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें भी देखिए अगर लोग ऐसे इं लोगों को फ़ॉलो करते हैं, तो लोग अपने करियर पे अ, उनका भी जो बता रहे हैं, उनका भी करियर चल रहा है उसमें और ये दूसरा जो अब हमार अपने जो लोग जो ऑडियंस है उनका भी कुछ न कुछ करियर में अ, ग्रोथ क को देखने को मिलता है या फिर कुछ सीखने को मिलता है एट लीस्ट अ, तो जी।
हुँ। हाँ, सही है। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हाँ, हम देखते हैं कि जैसे अ, छात्र जो हैं वो भी कुछ न कुछ वो क्लासेस से सीखते हैं जैसे यूट्यूब में सीखते रहते हैं। हाँ, ये तो एक अच्छी बात है मगर अ, अग आपको क्या लगता है जैसे आने वाली पीढ़ी इसे एक करियर के जैसे देख सकते हैं कि या कुछ उम, मैंने मैं फिर से आपको पूछ रही क्योंकि अ, आजकल हम देख रहे हैं कि वो बहुत लोग हैं जो अम, बच्चे अभी, अभी-अभी ग्रेजुएशन किए हैं और उन्होंने इसी को करियर बना लिया और वो कुछ कहीं और पे कुछ देख नहीं रहे हैं कि कोई जॉब मिलेगा, बस वो बैठे रहते हैं दिन भर और अ, रील्स बनाते रहते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये इसे करियर अ, के हिसाब से देख सकते हैं?
हुँ। हाँ, बन रहा है करियर देखिए आप अगर आप लिंक्डइन में जाती हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। लोग इस त ऐसे बहुत सारे करियर्स निकल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग निकल गया, अ, डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारे फ़ील्ड्स कर सकते हैं। तो हाँ करियर तो बन रहे हैं, बहुत सारे निकल भी रहे हैं। अ, जैसे कि मैंने कहा हर चीज़ आजकल ऑनलाइन हो रही है और कारोबारी भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस रह रहे हैं यहाँ पे। तो ये कोराक जो ब्रांड्स के साथ ये लोग लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे जो आजकल के युग क्या है उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं और एक एक भी अगर उन्हें सपोज एक भी ब्रांड का कोलैबोरेशन मिल जाता है 1 महीने में भी, एक तो भी महीने के अंदर तो वो बहुत ही काम लाभदायक होता है उनके लिए। अ, तो देखिए आजकल की खास कर के अगर मैं बोलूँ आज सोशल मीडिया ने सोशल मीडिया ने ऐस और लोगों का माइंडसेट इस तरीके से बदला है कि आप दूसरों के सपने पूरे करने से अच्छा है कि खुद के सपने पूरे करें मतलब अ, अन्न कईयों को नाइन टू फाइव अनु नाइन टू फाइव जॉब करके अपना आप किसी के हाथ के नीचे मतलब नौकर जैसा क्यों रहते हैं मिलके। इस तरीके से माइंडसेट को इस क तरीके से बदला है और लोग देखिए अ, चाहते हैं कि वो खुद के मालिक रहे, किसी का किसी के अंडर ना रहे, मतलब क्यों भीख माँगे छुट्टियों के लिए अगर आप देखें क ये जो सोशल मीडिया में जो करियर बना रहे हैं ये लोग, इसमें आप कभी भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से, आपको मनमानी कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि सही है। कोई आपको सिखाने वाला और समझाने वाला, मतलब डाँटने वाला नहीं होता कि, क्या गलत हो गया है।
अच्छा, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। अगर आपको लगता है कि इस पे ग्रोथ होगा, जैसे हम कहीं पे काम करते हैं, तो अच्छा काम करते हैं तो हमें और अ, ऊपर जाते रहते हैं। जैसे कंपनी हुआ तो और अच्छे-अच्छे पोज़ीशन में हम जाते रहते हैं, हमारी जो सैलरी बढ़ती रहती है। तो ये सोशल मीडिया में आपको लगता है कि ऐसी ग्रोथ होगी?
हुँ। हुँ।

हुँ, हुँ। आपने जो कहा बहुत अच्छी बात है अगर लोग ऐसे कर रहे हैं, मगर हम ज़्यादातर देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे कर नहीं पाते हैं। अ, क्योंकि या तो वो अ, काम की वजह से या अम, थोड़ा सुस्त अ, महसूस करने की वजह से उठ उठते नहीं हैं अपने अ, मन जगह से, और कुछ ऐसे भी रहते हैं कि जैसे हमने बात की लाइक्स नहीं हो रहा है तो एक ओ एक उम, अ, नकारात्मक सोच में चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस ये सब जो अ, इससे इसमें जो नेगेटिव्स हैं इसकी वजह से कुछ सोशल मीडिया अम, मने आगे जैसे बढ़ रहा है वैसे बढ़ पाएगा कि उसमें कुछ हमें अम, थोड़ी-सी चेंजेस करनी पड़ेंगी?
अ, सोशल मीडिया में तो कोई चैंजेस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि देखिए वो वर्चुअल है। हमारी मानसिक हमारी मानसिक उसमें स च चैन्ज करना पड़ेगा। देखिए अ, ज़रूरी है कि आप जितने अग अगर आपको सो कम लाइक्स कमेंट्स मिल रहे हैं तो अ, आप असफल हैं और और अगर देखिए आपको टै मतलब स्टैंड लेना चाहिए कि देखिए एल्गोरिदम जो है वो भी जा ख़ास करके जो इंट्रोड्यूस है उस हिसाब से भी आपको अ, आपकी पोस्ट मतलब सही ऑडियंस तक जाती है उस वजह से ही आपको लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। अ, तो इससे भी आप सो सोच संक संकोच सोच समझ कर आप कर सकते हैं। तो आजकल देखते हैं कि लोग क्या करते हैं एल्गोरिथम जब उनका साथ नहीं देता है तो वो लोग पेड़ ऐड्स का सहारा लेते हैं। पेड़ ऐड सोशल मीडिया मार्केटिंग हाँ, हाँ, जी, स्पॉन्सर ऐड्स का जी, हाँ जी।
<laughs> हाँ, हाँ। <chuckles> बिल्कुल, हाँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हम ये भी सुनते हैं। हुँ, तो इससे बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। तो हाँ, ये आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं कि अगर वो ए ऐसे ही लाइक्स आ जाते हैं वो अपने आप पैसा दे के वो करवाते हैं। तो इससे हम कैसे सफलता को अ, नापें कि ये सफल है और इससे इनको ज़्यादा कमाई हो रही है?
हाँ।